จะทำยังไงดีคะ เมื่อโดน ย้ายตำแหน่งให้ได้ลองไปเริ่มตำแหน่งใหม่อะค่ะ เพราะว่าตำแหน่งนั้น ก็เป็นเหมือนตำแหน่งที่ไม่เคย มีมาก่อน แล้วเขา พวกพี่ ๆ เขาก็มองเห็น เราว่าเราเหมาะกับตำแหน่งนี้ ทั้ง ๆ ที่เราอะยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่า เราจะทำ ได้หรือเปล่านะ แล้วเราต้องทำยังไงบ้าง คือมันก็ยังค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนอะค่ะ เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เริ่มใหม่ ทุกอย่างมันดูใหม่หมดเลยอะค่ะ ก็เลยมีความกลัว แล้วก็กังวลเลยค่ะตอนนี้อะค่ะ ควรจะเริ่มจากยังไงดีคะ? ค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ ว่าการที่เริ่มงาน ใหม่หรือตำแหน่งใหม่เนี่ย มันก็มีความกังวลใจเป็นเรื่องปกตินะคะ งั้นขอถามนิดหนึ่งอะค่ะว่าหน้าที่ใหม่อะค่ะ คืออะไร? แล้วก็ต่างจากเดิมยังไงอะคะ?
ค่ะ ค่ะ ก็คือ หน้าที่ใหม่อะค่ะ จะค่อนข้างเน้นเรื่องงานบริการค่ะ ก็คือจะเน้น อยู่ที่หน้าร้านแล้ว ก็ดูแลลูกค้าเสีย เสียส่วนใหญ่ คือแทบจะเรียกได้ว่า 100% เลยค่ะ แล้วงานที่หนูเคยทำมาอะค่ะ มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับงาน ที่เป็นเกี่ยวกับเอกสาร แล้วก็เป็น งานที่รับสินค้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือจะอยู่หลังร้านอะค่ะ พอเจอ เจอปัญหาที่จะต้องมาอยู่หน้าร้านเนี่ยค่ะ ที่จะต้องมาอยู่กับลูกค้า แล้วก็อยู่กับคนหมู่มากเนี่ยค่ะ หนูควรจะ จะเริ่มปฏิบัติตัวเองยังไงดีคะ?
อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อา อา อ๋อ พอจะเห็นภาพเลยค่ะ ปกติที่คุณเล่าให้ฟังมาก็คือคุณอยู่หลังร้าน ทำเอกสารอะเนาะ แล้วทีเนี้ยหน้าที่ใหม่ ก็คือเปลี่ยนแบบไปโดยสิ้นเชิงเลยเนาะ จะต้องไปเจอลูกค้าแล้วก็รับงานบริการน่ะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะให้คำแนะนำนะคะ ว่างานน่ะค่ะ ที่จะไปตำแหน่งใหม่เนี่ย เริ่มเมื่อไรอะคะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ก็เริ่ม เริ่มต้นเดือนนี้เลยค่ะ ที่จะถึงนี้เลยค่ะ ก็คือเหลือเวลาอีกแค่ 3 วันเอง เพราะว่าเขาก็ให้เริ่มงานวันที่ 1 นี้เลยอะค่ะ
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ พอจะเข้าใจ แล้วก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเองนะคะ อา อยากถามนิดหนึ่งอะค่ะว่า ตำแหน่งที่ไปอะค่ะ เรามีทักษะพอหรือยังอะคะ? หรือว่าแบบสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้หรือยังอะคะ?
ค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ ส่วนตัวหนูเองอะค่ะ หนูก็ ค่อนข้างที่จะเป็นคนคุยเก่ง แล้วก็อัธยาศัยดี เป็นคนพูดเพราะ โดยพื้นฐานของตัวหนูเองค่ะ ก็เนี่ยแหละค่ะ ก็เลยทำเป็น ทำเป็นให้พี่เขาอะ มีความสนใจในตัวหนูอะค่ะ เขาน่าจะเล็งเห็นในความสามารถส่วนเนี้ยของหนูอะค่ะ แต่ตัวหนูเองอะ หนูยังไม่มั่นใจเลยค่ะ เพราะว่าหนูยังไม่เคยอยู่ข้างหน้าร้านเลย ค่ะ เนี่ยค่ะ ก็จะเป็นปัญหาของหนูเลย ทั้งที่คนอื่นเขาอาจจะดูมั่นใจหนูไปแล้ว แล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความกดดันของตัวหนูเองเลยค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ แล้วเท่าที่ฟังนะคะ ก็คือคุณพูดเก่ง มันก็เลยเป็น เรื่องปกติมาก ๆ เลยค่ะ ในการที่แบบพี่ ๆ เขาจะเห็นแบบว่าทักษะตรงนี้อะเนาะ ถ้าอย่างงั้นนะคะ แนะนำขั้นตอนแรกอะค่ะ ให้คุยกับหัวหน้างานนะคะ แล้วก็ดูอะค่ะว่า กำหนดขอบเขตของงานของเราอะ ที่จริง ๆ แล้วที่เขาอยากมอบหมายให้เราเนี่ย มีอะไรบ้างอะค่ะ เพื่อที่เราอะค่ะ จะได้เขียนลิสต์ออกมา เราจะได้รู้ว่าเราขาดอะไร แล้วเราควรที่จะเพิ่มอะไรอะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ย้ายไปแผนกใหม่มีคนรู้จัก หรือเพื่อนร่วมงานเก่าไหมอะคะ?
ค่ะ <laughs> ค่ะ ค่ะ ๆ อือฮึ อือฮึ ค่ะ คือ คนรู้จักอะค่ะ มันก็เหมือนกับเป็นเพื่อนที่เคยร่วมงานกันมาอยู่ก่อนแล้วอะค่ะ เคยเห็นกันมาบ้าง แล้ว แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องงานมากอะค่ะ แต่ว่า พอย้ายมาตำแหน่งเนี้ยค่ะ ก็มันเป็นเหมือนการที่ เริ่ม- เริ่มใหม่อะค่ะ คือมันเป็นแผนกใหม่ขึ้นมาเนาะ มันก็เลยยังไม่มีเพื่อนร่วมงานเดิมอะค่ะ ก็เหมือนกับเรามาเริ่มเรียนรู้ เริ่มปฏิบัติ ครั้ง ครั้งแรกของ ของที่ทำงานเลยก็ว่าได้อะค่ะ มันเป็นการจุดเริ่มต้นที่ยังไม่เคยมีใครผ่านประสบ การณ์ นี้มาก่อนน่ะค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยอะค่ะ อ่า อยากจะอธิบายอย่างงี้นะคะ การเปลี่ยนตำแหน่งใหม่อะค่ะ มันก็อยากให้มองมุมมองว่า คือเราอะ จะได้เริ่มสิ่งใหม่ ๆ เนาะ แล้วก็ได้ฝึกทักษะในใหม่ ๆ อะค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ การเริ่ม ต้นงานใหม่อย่างที่บอกเมื่อกี้ ถ้าเราสามารถคุยกับหัวหน้างานได้อะค่ะ เราก็จะรู้เลยค่ะว่าเราอะ จะต้องปรับแก้ตรงไหนหรือเพิ่มตรงไหนอะค่ะ ส่วนที่กังวลว่า จะกลัวที่จะคุยกับลูกค้า หรือว่ากลัวที่จะแบบทำไม่ดีอะค่ะ อา ลองฝึกซ้อมหน้ากระจกก็ได้นะคะว่า เราจะคุยกับลูกค้าในลักษณะยังไงอะคะ ทั้งสี หน้า คำพูด แล้วก็น้ำเสียงนะคะ จะช่วยให้คุณน่ะค่ะ อ่า ไปทางเนี้ยได้ดีขึ้นน่ะค่ะ แบบนี้พอช่วยได้ไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อะฮะ อ๋อ อือ อ๋อ แบบนี้พอช่วยได้เยอะเลยค่ะ ตอนเนี้ยหนูนึกภาพไปตามที่พี่บอกมาค่ะ อันดับแรก หนูก็จะเริ่มคุยกับหัวหน้า งานก่อนค่ะว่า จุดมุ่งหมายของตำแหน่งเนี้ย ที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องการอะไร? ต้องการ ต้องการให้ดูแลลูกค้าแบบไหนนะคะ? แล้วก็พอหนูได้คำตอบมาแล้วชัดเจนแล้ว หนูก็จะมาเริ่ม เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ อาจเดิม ๆ หนูอาจจะยิ้มอยู่แล้ว แต่หนูก็จะมาลงรายละเอียดเรื่อง เรื่องบริการลูกค้ามากขึ้นเนาะ หนูจะลองไปพูด ไป ฝึกคุยกับตัวเองในกระจกดูนะคะ มันอาจจะทำให้หนูมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นค่ะ จะได้ไม่ ไม่ดูเป็นการแบบ เขาเรียกว่า ที่แบบว่าเกร็งเกินไปค่ะ ดูมันจะดูไม่เกร็ง ลูกค้าก็จะกดดันไปกับหนูด้วยหรือเปล่า? เพราะถ้าหนูยิ่งดูเกร็ง ๆ ไปนี่ หนูก็กลัวลูกค้าจะดูเครียดไปกับหนูด้วยอะค่ะ ค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ฝืน ฝืนธรรม ชาติ <chuckles> ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ เท่าที่ฟังคุณพูดมานะคะ คือคุณมีการทักษะด้านภาษาได้แบบว่าดีเลยนะคะ ฝึกตรงนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งอะค่ะ รับรองเลยค่ะว่า การทำหน้าที่ในหน้างานเนี่ย ในหน้าร้านเนี่ย จะดีขึ้นแน่นอนค่ะ และอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะ ที่อยากจะแนะนำเพิ่มอะค่ะ คือการสื่อสารในทีมของเราอะค่ะ อย่างที่บอกเนาะว่า เราต้องคุยกับหัวหน้า ใช่ไหม แล้วเราอะ ก็จะรู้ว่าเพื่อนร่วมงานเราอะคือใคร การสื่อสารในทีมอะค่ะเป็นส่วนหนึ่ง เขาเรียกว่าองค์ประกอบค่อนข้างสำคัญเลยนะคะ ในการที่จะพาให้แผนกอะค่ะ ไปได้ดีอะค่ะ แบบนี้ใช้ได้ไหมอะคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ แบบนี้ ใช้ได้ค่ะ แบบนี้ ส ก็เดี๋ยวหนูจะเก็บเอาไปเป็นแนวคิดในการปฏิบัติงานที่จะมาถึงในระยะใกล้นี้นะคะ แล้วก็หนูจะคุยกับหัวหน้าให้ชัดเจนเลยว่า ควรต้องทำยังไงค่ะ เพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาเนี้ย ที่เรายังใหม่อยู่อะ จะได้ขอความรู้จากเขาให้ได้มาก ๆ ที่สุดอะคะ แล้วที่เหลือต่อไปหนูก็จะพยายามไปฝึกฝน แล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมเนาะ เพื่อที่จะเป็นการ อ่า แอกติง ไปเลยว่า เราใส่ใจ แล้วเราก็มีความตั้งใจกระตือรือร้นกับ หน้างานใหม่ที่เราได้รับมาค่ะ อา อันเนี้ยหนูพอที่จะมีวิธีจัดการกับตัวเองแล้วค่ะ <chuckles> ค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ เป็น อ ค่ะ เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะ เมื่อกี้ที่พูดมาอะคะ แล้วก็เสริมขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอะคะ ในการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่อะคะ บางทีอะคะเราอาจจะต้องดูพื้นที่ เขาเรียกว่า พื้นฐานนิสัยของแต่ละคนด้วยนะคะ เพราะคำพูด เราบางคำ ถ้าฟังคนฟังที่แตกต่างกันน่ะค่ะ เขาอาจจะสื่อสาร หรือว่าตีความไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะ การที่เรา เข้าใจพื้นฐานเพื่อนร่วมงานเนี่ย อาจจะช่วยให้งานน่ะ ราบรื่นขึ้นได้นะคะ อย่างงี้ดีไหมอะคะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อย่างนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ หนูลืม ตอนแรกจริง ๆ หนูลืมไปเลยนะคะ นึกถึงแบบ นึกถึงแต่ตัวเองเนาะ ตอนเนี้ยคือแบบอยากจะเรียนรู้ในหน้าที่การงานของตัวเองค่ะ แต่ลืมไปเลยว่า เราไม่สามารถที่จะทำงาน จุดเนี้ย จุดบริการของลูกค้าได้คนเดียวค่ะ เพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องมีการ ประสานงานกันเนาะ ค่ะ โอเค หนูจะลองปรับตัวเองเข้าหาเพื่อน ๆ ร่วมงาน คนใหม่ กลุ่มใหม่นะคะ เพื่อที่ จะเป็นประโยชน์กับงานต่อไป เพราะว่า ในอนาคตของหนูอะค่ะ หนูจะต้องพึ่งพาเพื่อน ๆ ส่วนนี้มาก ๆ แน่ ๆ เลยค่ะ สร้างสัมพันธ์ทางไมตรีที่ดีไว้ก่อนค่ะ <chuckles> ดีเลยค่ะ นึกออกเลยค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ที่ ใช่เลยค่ะ ค่ะ แล้วจากที่ฟังมานะคะ ก็คือเหลือเวลาอีกไม่กี่วันอะเนาะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อะค่ะ คือช่วงที่ ต้องการแบบว่า ความเตรียมความพร้อมแบบเยอะ ค่อนข้างเยอะ ใช้คำนี้ดีกว่าเนาะ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ เราอาจจะวางแผนงานไว้คร่าว ๆ ก่อน แล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองทีละนิดนะคะ ไม่ต้องแบบว่าใช้เป้าหมายที่มันใหญ่เกินไปอะค่ะ อย่างเช่น อ่า เดือนแรกอะค่ะ คุณอาจจะคิดว่า อา เดือนเนี้ยฉันน่ะขอเรียนรู้งานทั้งหมดเพื่อให้ฉันน่ะรู้ว่า อา ขอบเขตงานของเราอะคืออะไรอะค่ะ แบบนี้อะค่ะ เพราะว่าถ้าคุณแบบว่าไม่ได้วางแผนหรือว่าตั้งเป้าที่ใหญ่เกินไป มันอาจจะทำให้กดดันคุณมากขึ้นนะคะ ลองวิธีนี้ดูนะคะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้ ค่ะ ค่ะ อื้อฮือ ได้ ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูจะลิสต์รายการที่หนูจะ ต้องทำในแต่ละวันเนาะ ค่ะ เริ่มจากการใส่ใจรายละเอียดน้อย ๆ ค่ะ อ่า แล้วหนูก็จะไม่กดดันตัวเอง ที่จะแบบเร่งทำงานให้มันเป็นทุกอย่างจนเกินไปค่ะ มันจะดูเหนื่อยล้าเกินไปด้วย หนูว่าสำหรับตัวหนูอะ ถ้ายิ่งเร่ง ยิ่งเร่งเกินไปอะค่ะ เดี๋ยวหนู เดี๋ยวหนูจะเกิดความวิตกกังวลเกิน แล้วเดี๋ยวจะไปทำงานแบบไม่มีความสุขเนาะ ได้เลยค่ะ หนูจะเชื่อฟังพี่ค่ะ ให้เริ่มจากจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ว่ามีการพัฒนาไปในแต่ละวัน และวันที่ดียิ่งขึ้น โอเคเลยค่ะ มีวิธีจัดการกับตัวเองแล้วค่ะ ในตอนเนี้ย พอที่จะมองออกแล้วว่าต่อไปเริ่มงานใหม่ เราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร เป็นลำดับขั้นตอนแบบ 1 2 3 เลยค่ะ นึกออกเลยค่ะตอนเนี้ย เดี๋ยวหนูขออนุญาตจด แล้วก็เดี๋ยวเอาเก็บไปใช้เลยค่ะ คำแนะนำนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ ทำให้หนูมองเห็นภาพเลยว่า หนูจะทำในงานเนี้ยต่อไปได้ยังไง ตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะเลิกกลัวไปแล้วส่วนหนึ่งเลย แทบจะตัดออกไป 50% เลยค่ะตอนเนี้ย ค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา อืม โอ๊ย ฟังแล้วก็ใจฟูเหมือนกันนะคะ ที่ได้ยินเสียงตอบรับแบบนี้อะค่ะ แล้วก็ฝากนิดหนึ่งอะค่ะ การเลื่อนตำแหน่งอะค่ะ มันคือ ร ถ้าเรามองว่า มันเป็นจุดเปลี่ยนในหน้าที่การงาน ที่ทำให้เราเติบโตมากขึ้นน่ะค่ะ มันจะแบบว่าสร้างพลังบวกให้นะคะ แต่ถ้าเราอะค่ะ มองว่ามันคือความกดดัน หรือมองว่าเป็นความ ภาระรับผิดชอบ อะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะสร้างพลังลบให้เราก็ได้นะคะ เป็นเรื่องปกติเลยค่ะ ที่จะทำงานในเดือนแรก แล้วก็จะมีความกดดันมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าคุณฝึกไปเรื่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ อะค่ะ มันก็จะค่อย ๆ เชี่ยวชาญ แล้วก็ชำนาญขึ้นนะคะ
<chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้เลย ได้ค่ะ ค่ะ ได้เลยค่ะ หนูจะเก็บเอาคำแนะนำของพี่นะคะ ไปปรับปรุงตัว แล้วก็ปรับใช้ในชีวิตการงานต่อไปนะคะ เพื่อที่จะให้ได้เลื่อนตำแหน่งที่ดียิ่งขึ้นค่ะ เมื่อโอกาสมาถึงหนูแล้ว หนูก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะ วันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ แล้วก็เป็นกำลังใจ ให้นะคะ หวังว่างานที่จะผ่านมาน่ะค่ะ ขอให้เป็นโอกาสที่ดีนะคะ สวัสดีค่ะ